Ciao caro.
Pronto? Ciao, buongiorno, come va?
Tutto bene, grazie, tu?
Tutto bene, tutto bene, ti ringrazio. Sai stavo <exhales> appunto ho appena finito di meditare <exhales> perché, mhmm, ho iniziato un percorso s no, sì, faccio med meditazione proprio, non yoga. Ehm sì, sai perché? Mi mi piace
Okay. Hai yoga? Di yoga? Mh, mh, mh. Ma davvero? Mh. Ma che fai, respiri con il naso ed espiri con la bocca?
Co' la bocca, sì, sai, con quegli esercizi di respirazione che, ehm, insomma, uhm, mi aiutano a praticare gratitudine, no, perché sto sto, diciamo, cercando di intraprendere un mio percorso per arrivare, ehm, a a fare il lavoro dei miei sogni.
Bello. Allo zen. Okay, okay.
Sì, sì, ma diciamo questa mi serve perché sto affrontando un percorso per arrivare a, mhmm, mollare il mio lavoro attuale e riuscire a vivere, no, a pro a fa da uhm, a dare un tentativo al lavoro dei miei sogni. Tu ad esempio hai un lavoro dei tuoi sogni? E, in caso tu lo abbia, come pensi che il lavoro dei tuoi sogni dovrebbe essere?
Certo. Okay. Beh, allora, in così anche io sto cercando di diventare un po' il capo, l'imprenditore di me stesso, quindi di di soprav cioè, di di vivere bene, di di avere un'entrata economica bella comunque, soddisfacente, e con l'ottica di magari in futuro anche smettere di lavorare per, insomma, vivere de dei frutti del mio lavoro, perché comunque credo anche che sarebbe l'ideale per tutti, no, cioè a un certo punto uscire dalla ruota del lavoro. Il lavoro
Mh, mh-mh, mh-mh, mh-mh, mh-mh. Okay. Mh-mh. Quindi, diciamo diciamo, il tuo l lavoro dei sogni sarebbe un lavoro che ti permetta di non essere presente per generare guadagno.